Ah, ich habe echt ähm, im Moment, ähm, wollte ich mich so gern da drum kümmern, mal 'n bisschen auszumisten. Also, ich habe doch 'n bisschen viel, ähm, Sachen und das fällt mir ehrlich, ähm, bisschen schwer. Also, ich würde halt gerne wissen, ähm, ob du 'ne Idee hast, wie ich das, ähm also, wie ich es am besten machen kann. Weil mir ganz viele Sachen, die ich dann habe, da ist so 'n, äh, sentimentaler Wert auf den Dingen, dass es mir dann doch schwer fällt, da, äh, loszulassen. Und, ähm also, wenn's zum Beispiel dann 'n Brief ist von 'ner Freundin oder wenn's 'n Foto ist oder mhm, also, das, äh, ist ganz schön, äh, schwierig, da zu entscheiden, okay, das brau oder, äh, auch Sachen, die, ähm das brauche ich jetzt noch und das brauche ich vielleicht nicht und ja, also, ähm, ich würde halt gern wissen, ob du 'ne Idee hast, wie ich da, ähm, einfacher, ähm, loslassen kann.
Mhm. Oh. Mhm. Ja. Ja. Mhm, mhm, ja. Ja. Ich verstehe dich komplett. Also, es geht sehr vielen so, dass man halt Dinge hat, die man einfach nicht loslassen. Und auch wenn die so kein Wert an sich haben, ist trotzdem so diese Sentimentale dahinter riesig. Äh, hast du denn so 'n paar konkrete Beispiele, außer jetzt dem Brief noch andere Dinge, um die sich das so handeln könnte bei dir?
Mhm. Na ja, also, es ist dann halt auch so, zum Beispiel habe ich ziemlich viel, ähm, Wolle, äh, weil ich halt häkle und stricke. Und, ähm, da ist halt dann manchmal so, weil man sich so überl oder weil ich mir da überlegt habe: „Hey, ich würde gern das und das damit, ähm damit a machen“, also, Stricken und dann oder Häkeln und dann, äh, bin ich halt dann, ähm zu dem Zeitpunkt, als ich dann, äh, gekauft habe, war das total, äh, passend und so. Aber dann so bisschen später ist es dann halt: „Ach ne, also irgendwie gefällt's mir jetzt doch gar nicht mehr so richtig.“ <clears throat> Aber es ist dann trotzdem schwierig, ähm, das dann auszusortieren, zu sagen: „Okay, dann gebe ich die Wolle gebe ich die halt weg“ oder ne gut, man könnte es ja auch verkaufen oder so, ne? Aber so, ähm, ist dann trotzdem irgendwie schwierig, weil ich dann denke: „Oh, ich könnte ja doch noch, äh, das noch mal verwenden, ne?“ Oder ja, könnte es halt dann doch noch mal, ähm, benutzen. Und dann denke ich so: „Okay, dann lasse ich es doch lieber noch mal in der Kiste.“ Und dann liegt es dann vielleicht wieder ewig da, bevor ich dann wieder dran denke, ich könnte was tun und mache es dann trotzdem nicht, ne? Also, ähm ja oder, ähm, klar, äh, bei Kleidung ist das auch so 'ne Sache, ne? Also, man sagt ja immer so: „Mm, nach 1 Jahr, wenn das da nicht anhattest, dann ähm, dann sortiere es aus,“ aber da habe ich halt auch, ähm irgendwie hänge ich dann trotzdem an der äh, an der Kleidung, weil in dem Moment, als man sie gekauft hat, war das halt so, oh, äh, erinnert das einen an, äh, etwas oder ähm, wenn man das gekauft hat, wenn man z mit jemandem zusammen unterwegs war, den man halt gern mochte, dann fällt's einem dann schwer also, fällt es mir schwer, das dann, äh, na ja, in den Secondhandladen zu bringen oder halt, äh, komplett aussortieren, dass es dann weg ist.
Okay. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Mhm.
Ja, aber irgendwie muss ich ja, äh muss ich ja, äh habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie anfangen. Also, ich glaube, dieses Anfangen, das brauche ich. Und wie ob hast du da 'ne Idee, wie ich das am besten sortieren könnte, dass ich das, ähm
Ja. Ja. Also, jeder Anfang ist schwer. Das ist ja jeder kennt ja das Sprichwort. Äh, das ist doch schon mal sehr toll, dass du überhaupt dran denkst, weil viele machen das ja gar nicht. Die bleiben auf den Sachen sitzen. Da ist immer die Frage, was ist das Ziel? Willst du wirklich aufräumen? Willst du vielleicht Platz schaffen in deinem Haus, deiner Wohnung und oder willst du Erinnerungen aufbewahren? Wie sieht das aus? Manchmal ist das ja so, man will so sentimentale Dinge wegwerfen, weil die irgendwie mit 'ner Person zu tun haben, die negativen Einfluss auf einen hat. Also, da muss man immer auch ja?
ja, loswerden kann? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, also Genau, also, das ist halt auch so 'n bisschen schwierig, ne? Wenn ich dann denke, so okay, ähm, dann hast du halt Fotos, die schon 'n bisschen Jahre alt sind und irgendwie hast du das Gefühl, aber irgendwie macht's mich halt nicht mehr glücklich, wenn ich die habe. Ähm. Aber ich will halt im Nachhinein auch nicht denken: „Oh, jetzt hast du's weggegeben“ und dann, äh, vermisst du's halt, ne? Also, das ist dann halt auch so was: „Oh, was ist denn mit dem, äh, Ding da passiert? Oh, Mensch, das habe ich ja habe ich ja vor 'nem 1/2 Jahr aussortiert, weil ich dachte, ich könnte mich trennen und dann vermisse ich es.“ Also, das, ähm das ist halt auch, äh, dann so bisschen die Angst da, äh, dass man halt, äh dass ich das wegsortiere und dann nachher brau brauche ich es dann doch wieder oder, äh, nachher fehlt's mir dann. Ähm. Das ist schon
Ach, ja. Oh, mein Gott, ja. Ja. Ah, das ist noch so Dinge, ma an die man 'ne starke Bindung hat oder nicht? Also, der Brief und diese Bilder zum Beispiel?
Genau, also, ähm, ich habe schon mal versucht dann so, okay, äh ich mache es vielleicht mit 3 Kisten. Das eine Kiste ist Wegschmeißen, dann eine Kiste vielleicht und die andere Kiste, ähm, das, äh, d das bleibt. Und das ist, ähm, aber auch schwierig dann, ähm, nicht mehr durch die Kiste zu gucken, äh, die, äh, s äh, die sagt äh, das kommt weg. Also, dann bin ich dann doch noch mal in dieser Kiste und bist du sicher, willst du das? Also, will ich das wirklich wegwerfen oder nicht, ähm
Das stimmt. Ich habe so 'ne Ki wenn man das genau so macht, ist, glaube ich 'ne Kiste 'n bisschen schwierig, weil genau wie du sagst, du siehst das noch, was da drin ist. Wenn du es vielleicht in so 'ne Tüte oder so schmeißt und die dann gar nicht mehr aufmachst und dann einfach weg wirfst danach, ist das vielleicht besser. Auch die Sache jetzt noch mal zu den Bildern und dem Brief. Ich würde sagen, da ist die Bindung wahrscheinlich höher als, ähm, den Platz, den dieses Objekt einnimmt. Da könnte man zum Beispiel 'n Ordner machen oder so 'ne, ähm
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
ja, so 'ne Heft oder so. Bei der bei dem, ähm bei der Wolle, die du gesamm also, die du hattest, das ist, glaube ich, etwas, das nicht so `ne hohe emotionale Bindung hat, aber auch sehr viel Platz wegnimmt. Da würde ich dann sagen, vielleicht so 'ne Strichliste oder so was zu machen, wo man halt so Punkte hinschreibt, ja, bringt bringt das überhaupt was?
Mhm. Mm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aha. Mhm. Ja, das ist ja das ist ja echt 'n guter Tipp mit dieser Strichliste. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm. Der emotionale Anteil ist halt dann natürlich immer noch da, ne? Oder dieses, äh, dass man dann denkt: „Okay, ich habe jetzt was weggegeben und das habe ich ja ne, das dann weg.“ Also, wenn wenn das in dieser Tüte ist, die dann halt zu ist und dann, äh, kommt es, äh, zum Beispiel jetzt in den äh, in die Mülltonne und dann war die Müllabfuhr da und dann ist es halt, äh, wirklich unwiederbringlich unwiederbringlich weg, ne? Ähm, aber das ist, glaube ich
Genau. Ja. Ja, wie so 'n Stofftier als Kind, was man verloren hat.
Genau, genau. Es ist ja auf jeden Fall dieser dieser sentimentale, äh, Anteil, der dann das einem schwer macht. Aber ich finde diese ja?
Anderers andererseits würde ich auch sagen, pf ist das nicht vielleicht auch manchmal sch äh, so so bedrückend im Alltag, wenn man so viele Dinge hat, die so 'n emotionale an die man so 'ne emotionale Bindung hat? Ist es ist es nicht vielleicht am E Ende besser für sein eigenes Wohlempfinden, wenn man sich von 'n paar Dingen trennt, auch wenn man so 'n bisschen emotional mit denen ist?
Ja, das könnte auch helfen. Also es ist, äh würde vielleicht so 'n bisschen, ähm, entlasten. Also, wenn man halt das, äh, mini minimalisiert Minimalismus betreibt, also, etwas weniger, halt dann die wichtigsten Sachen so irgendwie. Ach, ja, das muss ich versuchen. <chuckles> W weiß ich nicht, ob ich, äh, schon bereit bin dazu. Also, eigentlich ist es ja schon gut, wenn man, ähm, 'n bisschen weniger hat und, äh weil es dann ja einen trotzdem ein dann auch einen so erdrücken könnte, ne, wenn's so viele Sachen sind. Und dass man halt, ähm, vielleicht ausgesuchtere Dinge sich, ähm, zur Seite legt und dann vielleicht ja wirklich, äh, so 'ne Art Erinnerungsmappe, Kiste, Ordner, also, so irgendwie.
Ja. Genau. Genau. Genau. Genau, man kann auch viele Dachen Sachen digitalisieren heutzutage. Das ist ja auch noch 'n Weg irgendwie auszumisten. Ähm
Ja. Stimmt. Um Platz zu schaffen vor allen Dingen.
Genau. Man muss ja nicht alles auf einmal machen. Du musst ja nicht auf einmal die Tüten oder die Kisten hinlegen und das ausmisten, sondern vielleicht findest du mal irgendwas, greifst das in die nimmst das in die Hand und verstehst dann: „Okay, eigentlich brauche ich das so wirklich?“ Weil wenn ich jetzt von einer Person 20 verschiedene Gegenstände habe, ist das ja bisschen viel. Vielleicht willst du für jeden Freund vielleicht 1 Stück haben, das dich wirklich an diesen Freund oder diese Freundin erinnert.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Stimmt. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja auch 'ne gute Idee, ähm, das so 'n bisschen, ähm, sortier äh, 'n bisschen auch sortierter zu haben, ne? Und, ähm, ich entscheide ja eigentlich am Ende, wann ich anfange, ähm, da, äh, den 1. Schritt zu machen oder das mit dem Sortieren anfangen. Ähm. Und das ist ja für mich, äh also ich muss muss mich ja jetzt nicht, äh, so unter Druck setzen, also, denke ich, dass ich das halt so Stück für Stück machen kann.
Genau. Genau. Das stimmt.
Ja, das fin
Genau, du kannst auch, äh, die Dinge neben kurz 'ne Pause einhalten, dich wirklich so an diese Momente erinnern. Und vielleicht hast du dann bessere Art und Weise loszulassen und vielleicht irgendwie auch 'ne 2. Meinung Unterstützung bekommen von deinen Freunden, Familie. Vielleicht wenn jemand dabei ist, der sich auch vielleicht an dieser Dinge erinnert. Vielleicht kann man dann zusammen irgendwie etwas aussuchen, an dem man sich dann so halten kann und der Rest wird dann einfach, ja, ausgemistet.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also, das finde ich ja auch 'ne, äh 'ne, tolle Idee, äh, mit der mit der F oder mit 'nem Freund das zusammen zu machen, ne? Dann hat man so 'n bisschen Rückhalt auch oder Unterstützung, weil dann dann sch dann dann schweift man auch nicht so ab, wenn man da <chuckles> ne, also, auf einmal, wenn man das in der Hand hat und so, dann kommt man vielleicht wieder so auf Ideen: „Ach, das könnte ich doch aus der Wolle zum Beispiel machen.“ Aber wenn dann halt jemanden dabei hast, der dir dann, ähm, noch mal so den Rücken stärkt und sagt: „Ja okay, aber jetzt war ja grad das Thema, äh, 'n bisschen was loszulassen.“ Ich glaube, das kann auch sehr hilfreich sein, ähm, dass man da jemanden hat, der einem Rückhalt gibt oder der einen dann, ja, unterstützt. Also, das finde ich wirklich wirklich 'ne gute I gute Idee.
Genau. Gena <laughs> Genau. Auf jeden Fall.
Da hast du mir auf jeden Fall schon sehr, sehr geholfen und ich versuche ei äh, versuche das jetzt mal dann, ähm, anzugehen, langsam. Also, ich würde mich da jetzt auf jeden Fall nicht überfordern, ähm, weil das hat das ist natürlich auch total die Emotionen, die dann da, äh, <clicks tongue> hochkommen, wenn man da seine Erinnerungssachen anguckt und so weiter, ähm, ja, also, auf jeden Fall fand ich das, äh, sei deine Tipps sehr hilfreich. Vielen Dank.
<chuckles> Ja.